<exhales> Знаешь, в последнее время я чувствую себя таким вот выгоревшим, уставшим и вообще, вот, даже, вот, эмоционально как будто бы даже не вытягиваю просто приготовить себе что-то нормальное вот, э, после работы и совместной учёбы. У тебя, я не знаю, бывает такое или не бывает? Вот есть ли у тя хоть какие-то советы, как вообще поступать в таких ситуациях? Потому что я уже, ну, не могу.
Мгм. Слушай, ну, это очень здорово, что ты обратился за помощью, пот потому что ситуация выгорания, она очень, э, непростая, и с ней, э, чтобы с ней справиться, конечно, нужны какие-то ресурсы. Мне жаль, что ты через это проходишь. Э, давай попробуем, а, чуть-чуть подробнее обсудить твою текущую ситуацию, твои обстоятельства, и попробуем поискать какие-то пути выхода из неё, как можно тебе помочь. Что ты думаешь по этому поводу?
Хорошо. Ну, наверно, сначала надо начать с того, что я просто постоянно устаю вот у себя на работе, и одновременно это нужно балансировать с, э, учёбой. И как-то, м, не знаю, может быть, я просто как-то нормально не планирую свой день, что ли. Потому что у меня такое ощущение, на самом деле, что как будто бы все могут, а я не могу. Вот какие-то такие чувства.
Мгм. Мгм, мгм. Ну да, на самом деле, если ты при всём при этом ещё сравниваешь себя с другими, это, конечно, вообще не помогает, э, привести себя в норму. А, здорово, что ты вот сделал это замечание, что, возможно, причина в отсутствии какого-то чёткого расписания. А, скажи, пожалуйста, вот ты сказал, у тебя есть работа, да, ещё ты параллельно учишься и, наверно, есть ещё какие-то домашние обязанности. А, есть ли у тебя какая-то возможность, а, до момента, когда, допустим, ты, э, начнёшь каким-то образом менять это расписание или хотя бы, да, его, а, каким-то образом формулировать, просто понаблюдать за собой? И просто позаписывать, э, в том формате, который тебе удобен, на бумаге или, может быть, в каком-то приложении, а, сколько времени реально у тебя уходит, допустим, на работу, на учёбу, да, и на какие-то домашние обязанности. И обязательно посчитать, сколько времени ты при этом отдыхаешь. А, причём записать отдельно время, которое ты уделяешь себе. То есть это какие-то хобби, спорт, прогулки, да, ну, вот всё, что мы можем отнести в категорию отдыха. И обязательно отдельно записать, а, м, что-то касающееся, там, приёмов пищи, да, насколько они регулярны и насколько полноценным является твой сон. Вот насколько это реально для тебя сделать?
Мгм. Мгм. Мгм. М-да. Мгм мгм. Мгм. На самом деле, надо подумать, э, потому что это надо будет сейчас как-то прям, наверно, целонедельный такой эксперимент хотя бы как минимум провести, чтобы, а, отслеживать вообще, что, чем я занима или попытаться даже вспомнить, наверно, я не знаю, но я попробую. Эм, конечно, честно сказать, больше звучит так, как будто бы ты советуешь мне попробовать сделать такое как бы "а-ля расписание", что я делаю, и попробовать его как-то поменять. Я правильно понял?
Ну, идея да, совершенно верно, идея примерно такая. Дело в том, что, э, то выгорание, да, которое ты ощущаешь, вот эта вот апатия, а, ну, а, у неё всегда есть какие-то причины, да? То есть, э, самая распространённая причина- это какие-то перегрузки, возможно, даже скрытые, которых ты не замечаешь, да? Это какой-то недостаточный отдых, да, это вкупе с перегрузками, а, очень часто даёт вот такое состояние, которое ты описываешь. И для того чтобы с ним справиться, очень важно понять, где именно происходит эта перегрузка, да, и попытаться как-то сбалансировать, э, ситуацию, чтобы, а, хотя бы уменьшить эту нагрузку, а, и посмотреть, да, повлияло ли это как-то на твоё состояние.
Мгм мгм. Мгм мгм. Да. Мгм мгм мгм. Ну, понятно, понятно. Ох звучит достаточно хорошо, на самом деле. Надо просто попробовать и как-то, может быть эм, попробовать разбивать задачи на подзадачи, может быть, не слишком сильно перегружать себя. Может, вообще попробовать отделить как-то свою работу, потому что у меня она как-то, а, э очень часто перепадает на онлайн, и из-за этого она очень часто переступает вот эту вот границу, где я могу как бы, ну, нормального рабочего времени, да, скажем
Мгм. Мгм.
и время моего отдыха, на самом деле. Поэтому, может быть, эм, сделать расписание и даже полезно. Вот, может быть, хотя бы я, конечно, сам уже понимаю то, что, скажем, разделение, да, вот то, что моя работа переступает за, э, скажем так, за за время моего отдыха тоже, да? Это нехорошо, но вот, э, может быть, какие-то советы, ката как это контролировать или, или, может, продолжать, потому что так нужно. Я не знаю, я запутался.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну, смотри, э, давай попробуем тебя распутать. А, на самом деле размытые границы между работой и отдыхом- это не нормальная ситуация. Она совершенно не полезная никому. А, и, э, любой человек в такой ситуации начал бы чувствовать себя перегруженным, а, уставшим, да, гораздо быстрее, чем он мог бы ся чувствовать, если бы у него, а, были более чёткие границы, да, между работой и отдыхом. Вот, поэтому, а, вот это предложение сделать расписание- это в первую очередь инструмент для тебя, чтобы ты для себя самого, э, смог, э, сформулировать и увидеть на самом деле, где можно проложить эту границу между работой и отдыхом, да? То есть если твоя работа онлайн, да, то это какие-то задачи или это какое-то время, которое ты должен, например, просто, да, там быть за компьютером. В зависимости от этого ты сможешь каким-то образом форматировать свою работу, может быть, переформатировать её, чтобы всё-таки у тебя было чёткое место и время для работы, где ты полностью концентрируешься на работе, и, соответственно, также у тебя было такое же полноценное место и время для отдыха. Потому что вот этот баланс, он, на самом деле, очень важен для твоего самочувствия. М, а, вообще большинство людей склонны недооценивать этот баланс, а, но, а, он действительно может приводить, да, к выгоранию. Вот, поэтому очень важно за этим следить.
Мгм. Мгм, мгм. Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Ну это да. Это ты права это ты права. Это как-то так странно, что пока я вот у тебя не спросил, я сам как-то до этих вещей особо не догадывался. Знаешь, вот, как будто бы иногда некоторые вещи нужно высказать, чтобы кто-то, может быть, что-то очевидное тебе, э, не знаю, указал или ещё что-то. Как-то з становится понятнее немножечко, на самом деле, в чём ну, <chuckles> что происходит. Потому что, эм, наверное наверное, это, скорее всего, вообще как раз таки эффект вот этой переработки, вот этого выгорания моего. Потому что я уже вообще ничего не хочу делать. И, как говорится, боже, прости и упаси, не дай бог, ещё и лишний раз подумать о том, почему это, что это. Уже настолько просто хочется, м, там, я не знаю, укутаться в одеяло просто, м, и и спать вот так вот. Как говорит и вот аж прям даже медведям завидую. Хочется тоже позимовать. <laughs>
Мгм. Мгм. Мгм. М. М-да, на самом деле, э, ну, это действительно очень некомфортное состояние, мягко говоря, когда ты находишься вот в состоянии такого эмоционального выгорания. А, конечно, очень хочется, чтобы оно быстрее прекратилось, э, и ты почувствовал себя лучше. Скажи, пожалуйста, а у тебя есть, э, какое-то, м, окружение, какая-то поддержка, люди, с которыми ты можешь вообще об этом поговорить, с которыми ты можешь этим поделиться?
Мгм. Так точно. Мгм. Ну, сейчас, на самом деле, я просто настолько сильно устал, что думаю, что я постоянно ною. Знаешь, поэтому я как-то уже думаю, даже, эм, ш можно и никому и не рассказывать по идее. Щас я просто даже устал от того, что я постоянно думаю, что я постоянно ною. Такая матрёшка эмоциональная получается. А, но на самом деле, да, у меня есть, э, друзья, м, которые иногда, грубо говоря, меня выгуливают, э, предлагают куда-нибудь пойти, что-нибудь посмотреть. Вот буквально недавно мы пошли в музей и ну, интересно, но опять же, я просто летал в облаках, потому что, э, очень интересно, очень это самое. Но иногда эта тишина, она прям такая, давала мне намеки, типа: "Можно и поспать, ты устал. <laughs> Здесь всё слишком много информации. Не думай, <laughs> не надо ничего вообще делать лишний раз". Ой, господи боже, это просто анекдот.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. М, мгм, мгм. М, ну, на самом, деле очень здорово, что у тебя есть друзья и есть вот эта такая социальная поддержка. Потому что, а, даже через вот, а, какое-то, да, а, даже если ты устал, то на самом деле всё равно общение, э, скорее всего, оно немно хотя бы немножечко, но тебя восстанавливает, да? Потому что если бы друзья тебя не вытаскивали, ты бы сидел там дома, да, со всеми вот этими мыслями. А так всё-таки ты получил какие-то новые впечатления, мозг немножко перезагрузился. То есть это, скорее всего, всё равно, э, было в плюс. Поэтому очень здорово, что в твоей жизни это присутствует. А, а, вот и
М-да. Мгм. Это верно. Это, кстати говоря, да. Надо, наверно, им ещё каких-нибудь подарочков купить как раз таки на ближайшие праздники <laughs> в качестве спасибо. А то что-то в последнее время я уж больно слишком сильно законсервированный эмоционально человек и, наверно, может, они даже устали меня таким видеть. Кто его знает.
Ну да, отлично. М, м, ну, ты знаешь, э, вообще люди довольно охотно помогают своим близким, на самом деле. И для них это, как правило, ну, скорее приятно, чем наоборот. А, вот, об этом, ну, так можно, да, об этом так подумать. Вот. И еще я предлагаю тебе, э, в этой ситуации, когда тебе и так непросто, м, максимально бережно к себе относиться, позволять себе, а, любые, э, эмоции, чувства, которые ты можешь при этом испытывать. Вот ты говоришь, что ты вроде как ноешь всё время, а вот в той ситуации, в которой ты находишься, это абсолютно нормальная реакция, м, а. Другой реакции, ну, там, она редко бывает. То есть это абсолютно нормально. Вот и если бережно к себе относиться и разрешать себе, да, вот, э, жаловаться, разрешать себе переживать все эти чувства, вот, то, на самом деле, таким образом можно снизить, э, вообще ожидания от самого себя, и это может повлиять позитивно на ситуацию, сделать ее на самом деле ня более, э, более выносимой, да, и просто убрать еще какое-то дополнительное давление. Э, вот поэтому я тебе предлагаю, да, чуть-чуть бережнее к себе, а, пока ты находишься в таком состоянии.
Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Ну, на самом деле, да, звучит очень логично. Опять же, да, как как будто бы, вот, пока кто-то мне это щас не скажет в этом состоянии, я как будто бы этого не пойму. Ой, ну и ладно, как говорится. Большое тебе спасибо, на самом деле, потому что это как-то меня даже разбудило сейчас, эм, немножечко, не знаю, как-то. Ну, реально помогло, на самом деле. Большое тебе спасибо за твои советы. Я буду их, как говорится, помнить и стараться в кавычках "ныть" чаще. <laughs>
Я уверена, что у тебя всё получится и твое выгорание, оно как можно скорее закончится. Рада была помочь.
Большое спасибо и всего хорошего. Пока-пока.